Oh ya aku tuh sebenarnya punya kebingungan ya.
Oke kebingungan apa tuh, Kak?
Kebingungan, eee, apa ya, menjaga semangat aku supaya tetep semangat, nggak menyerah gitu kan. Karena aku sempet punya pengalaman gagal dalam membuat usaha gitu kan dan itu tuh bener-bener, eee kayak menjatuhkan aku sampai ke titik nol. Bahkan bukan nol lagi ya, minus malahan ya. Karena aset-aset yang aku punya sebelumnya terpaksa harus aku jual untuk bertahan hidup, gitu. Dan itu tuh kayak aku tuh masih kayak sering, eee apa ya kayak menyalahkan keadaan ataupun menyalahkan diriku sendiri kenapa sih aku harus eee, buru-buru untuk membuka usaha kemudian menyalahkan keadaan juga karena dulu sempat, eee, terkena imbas daripada apa pandemi COVID juga kan dulu yang bikin aku tuh kayak, itu udah modal terakhir terus kena COVID tuh kayak aduh. Bener-bener deh pokoknya gitu kan dan itu tuh kadang masih kayak menghantui diri aku sendiri sih dan
Oh ya? Iya iya. Oh ya, ya ya ya. Iya. Oke, iya betul.
gimana ya aku supaya tetap bisa semangat, nggak nyerah gitu kan? Tanpa melepaskan cita-citaku yang ingin menjadi seorang pengusaha gitu.
Baik baik, Kak. Sebelumnya aku, eee, mem apa, turut prihatin deh Kak dengan, eee, keadaan Kakak dan aku bisa mem mencoba untuk memahaminya ya, dalam arti ya aku s sangat prihatin bahwa memang ketika seseorang Kakak, mmm, berusaha untuk meningkatkan taraf hidup dengan berusaha berbisnis dan itu sesuatu yang sangat po positif, eee, buat kemandirian finansial ya, Kak, ya? Eee, tetapi ternyata ada kalanya ya Kak eee, Kakak tidak bi eee, tidak ses harap tidak sesuai kenyataannya ya dalam arti, eee, ekspektasinya tidak ses eee, s eee, tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Jadi wajah sih kalau mungkin kakak merasa down atau merasa sedikit putus asa atau tidak semangat seperti sebelumnya ya karena karena kan mungkin, eee, Kakak juga eee, tadi Kakak bilang setelah pasca Covid ya atau ketika eee, sedang melakukan bisnis itu ketika terjadi wabah Covid di mana mungkin timing-nya ya, Kak, ya.
Hmm. Heeh. Iya. Heeh. Heeh. Heeh. Heeh heeh bener. Heeh heeh.
Nah aku boleh nih tanya nih Kak sebelumnya nih, sebenarnya Kakak, eee, berbisnisnya boleh tahu tuh bisnisnya tent bisnis apakah? Apakah bisnis tentang makanan kah? Atau bisnis tentang, eee, jasa kah? Gitu.
Iya. Hmm. Heeh. Dan, eee, waktu itu tuh aku usaha di bidang kuliner ya, spesifiknya itu aku di bakso dulu tuh. Aku buka, mmm, warung makan, ya bisa dibilang warung makan mungkin bisa dibilang ya, ya toko lah ya, eee, mie ayam sama bakso gitu. Dan itu tuh aku 2 kali aku buka. Ya. Iya aku 2 kali, dan dua-duanya bisa dibilang tumbang juga sih. Gitu.
Oke, iya. Oke bakso. Iya. Oh iya, oke oke. Oh 2 kali, Kak? Yegel Oke, apakah itu dalam waktu bersamaan atau ada jedanya, Kak? Maksudnya dalam 1 tahun itu atau berbeda tahun, Kak? Kalau boleh aku tahu.
Hmm. Dalam 1 tahun mungkin ya kalau misalkan kita hitung dari 12 bulan mungkin ya bisa dibilang, karena. Mmm, toko aku yang pertama itu cuma berjalan sekitar 2 bulan gitu kan dan toko yang ke-2 itu berjalan sekitar 8 bulanan lah kurang lebih.
Iya. Oke. Kak, aku boleh bertanya nih, se sebelumnya ya, untuk biar aku bisa eee, memberikan saran jika Kakak ingin, eee, mendapatkan saran gitu mungkin aku juga harus eee, ingin tahu lebih dalam lagi gitu, misalnya aku mau tanya nih a eee, bagaimana nih yang sebenarnya bikin, eee, menurut Kakak yang bikin gagal, apakah sepi pembelinya atau modalnya habis, eee atau mungkin salah Kakak, eee, mis apakah Kakak berpartner atau Kakak sendirian? Kalau misalnya berpartner apakah salah partner atau, eee, mental Kakak agak drop gitu, gimana tuh Kak, boleh tahu?
Heeh. Heeh boleh. Hmm. Heeh. Dan kesalahan aku ya waktu itu, de apa ya. Yang pertama, toko yang pertama itu aku buka di lokasi yang salah, gitu.
Oh di lokasinya yang menurut Kakak salah ya? Oke, lanjut.
Hmm. Heeh. Lokasi yang salah, kemudian kegagalan yang ke-2 itu, mmm aku. Itu tadi sih ter apa ya, terdampak oleh pandemi dulu tuh dan pada saat itu tuh aku berpartner dengan adikku, berdua. Untuk mendirikan itu gitu dan memang itu pakai modal kami berdua yang bisa dibilang ya cukup besar lah ya. Mmm, untuk modalnya karena aku dan adikku tuh sampai patungan dan menggunakan tabungan yang ada untuk sewa toko atau sewa ruko lah bisa dibilang ya, yang cukup besar juga, cukup luas tapi ternyata, mmm, gagal ya. Itu yang pertama kan memang agak luas ya, itu aku terlalu terburu-buru juga sih, terlalu terburu-buru menentukan lokasi gitu kan. Nah, dan alhamdulillah yang ke-2 tuh memang tempatnya aku milih, eee, yang nggak terlalu besar karena memang modalnya pun udah habis di awal ya jadi sisa heeh, jadi tinggal tinggal modal sisa. Eee, aku sewa tempat yang yang nggak terlalu besar ya paling cuma ukuran 5 kali, 6 ya kurang lebih lah ya tapi lebih progres dibandingkan dengan usaha yang pertama gitu.
Ya betul. Iya iya. Iya. Oke. <clears throat> Tidak berkurang ya? Oke. Oh gak jadi lebih agak progres di dari usaha yang pertama ya? Ya lan lalu lalu?
Iya heeh, ya cuma itu tadi karena pandemi ya bisa dibilang
Oh, ya ya.
ya mau gimana lagi sih yang namanya faktor yang tidak bisa kita kontrol kan mau gimana lagi, itu kan namanya musibah kan ya gitu.
Betul betul. Oke jadi Kakak tuh 2 kali mencoba untuk membuka usaha gerai yaitu kuliner bakso ya? Yang pertama itu Kakak merasa bahwa lokasinya kurang tepat gitu. Yang ke-2 itu, eee, Kakak tadi barusan, eee, menyatakan bahwa sudah ada progres tetapi ternyata, apa hendak dikata timing-nya salah ya, timing bukan timing-nya salah ya, tetapi timing-nya yang tidak, eee, sesuai dengan ekspektasi atau harapan karena memang terjadi wabah COVID ya, dan itu semua terjadi di seluruh dunia sih itu emang ap apa hendak dikata gitu ya. Tapi progresnya itu sebenarnya aku melihat sesuatu yang positif itu, Kak, gitu. Dalam arti kalau aku kasih saran bahwa sebenarnya akut eee, itu tidak bisa dikatakan gagal sih, Kak. Dalam arti kalau gagal memang dari sisi, eee, strategi atau usaha, mungkin bisa disebut tetapi sebenarnya yang di, eee, dipentingkan adalah membedakan atau memisahkan antara gagal eee, su usaha atau gagal stras eee, strategi tetapi bukan berarti itu gagal secara pribadi, Kak, gitu. Itu pertama sih.
Heeh. Hmm. Hmm. Iya. Oh, hmm hmm. Hmm. Ya. Oh iya, heeh sih, karena memang, eee, secara strategi mungkin aku cukup, eee, bagus juga sih ya karena, mmm, udah ada progres kan, ya
Betul betul Kak. Iya bener karena Kakak yang ke-2
pandemi kan eksternal kan.
Iya karena Kakak yang ke-2 tuh ada progres sekiranya memang situasi normal boleh jadi Kakak itu sebenarnya sudah berhasil jadi ya mungkin
Hmm. Iya juga sih ya. <chuckles> Coba kalo nggak COVID kan ya?
Iya bener. Betul betul, tapi memang terkadang kan memang, eee, untuk urusan rezeki itu bukan hanya ditentukan dari usaha tetapi juga dari, eee, di luar kendali kita yang memang mem boleh jadi apakah itu di sesu di ditakdirkan atau mungkin tidak gitu, tetapi yang jelas bahwa segala sesuatu itu memang sebenarnya terbaik buat Kakak juga. Aku sih melihat, ini adalah hal yang positif gitu, ketika Kakak eee, eb bahwa Kakak tuh jangan sampai Kakak menyerah gitu, karena memang, eee, beberapa banyak orang itu gagal, yang penting, kalau aku boleh kasih saran jangan terlalu fokus dengan kegagalannya gitu, tetapi atau jatuhnya gitu, tetapi, lihat berapa kali Kakak mencoba untuk bangkit, menurut aku itu adalah sesuatu yang menjadi mindsetting eee, Kakak gitu dan mungkin juga ba Kakak pasti sudah mendengar beberapa o orang yang sukses itu mereka memang lebih fokus untuk berapa kali untuk bangkit, eee, alih-alih berapa ka eee, menghitung berapa kali gagal karena memang suatu kegagalan dan suatu keberhasilan itu sesuatu yang sementara menurut Kakak bagaimana?
Heeh. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Oke. Oke. Oke bener ya, aku baru sempat kepikiran ya dengan apa yang kamu barusan, eee, obrolin ke aku ya, tentang orang-orang sukses itu mereka tidak menghitung kegagalan tapi menghitung berapa kali mereka mencoba ya, karena memang gagal setelah gagal itu kan belum tentu ada orang yang mau mencoba lagi ya.
Betul, Kak. Betul betul dan mungkin karena aku melihat yang sangat, eee, positif ketika eee, usaha yang ke-2 itu sebenarnya sus usaha yang progresif namun memang, eee, tentu ya uang atau uang modal menjadi habis, eee, jadi mungkin memang ketika nanti ada kesempatan lagi, Kakak ngumpulin uang dan diberi kesempatan lagi, atau Kakak menemukan investor untuk lak untuk, eee, investasi, nah mungkin Kakak akan, eee, bisa mencoba lagi dan tetap semangat dan mungkin menelaah kembali kenapa waktu eee, di di di kega kegagalan yang pertama Kakak sudah belajar tentang bagaimana menentukan lokasi yang baik, ke-2 adalah, eee, itu sudah benar gitu dalam arti, Kakak sudah melihat kenapa ini mendapatkan progres yang positif gitu, ketimbang usaha sebelumnya. Berarti Kakak sebenarnya sudah menemukan polanya dan sudah menemukan rumusnya. Jadi mungkin saat ini adalah Kakak jangan patah semangat tetap, eee, mencoba lagi jika nanti ada kesempatan nem dan menemukan peluang lagi karena su eee, untuk, eee, tujuan keinginan Kakak ya, untuk finansial secara mandiri, mungkin itu yang bisa aku, eee, kasih saran gitu, Kak.
Hmm. Mhm. Iya, e heeh. Iya juga sih. Mhm. Iya. Bener sih, bener banget sih kata kamu. Makasih banget loh ya ini masukan yang kamu beri ke aku benar-benar, eee, bermanfaat banget buat aku dan jadi, eee, apa ya, penambah semangat aku juga sih supaya aku nggak nyerah dalam mencoba mendirikan usaha baru ya. Makasih banget loh ini kamu udah ngasih saran sama aku.
Mhm, Kak. Iya s Iya sama-sama, Kak. Aku juga lega, senang dengar Kakak se bisa, eee, kembali semangat dan mudah-mudahan, eee, dikasih kesempatan oleh, eee, Yang Maha Kuasa biar Kakak juga bisa, eee, berhasil untuk, eee, ke depannya makasih, Kak ya, sampai jumpa.
Iya. Heeh. Iya. Sampai jumpa ya.